<laughs> Ồ, thật sự th nghe bạn hỏi như vậy là mình kêu kêu là, trời ơi, chắc chắn là phải phải phải nuôi dưỡng cái niềm đam mê, nuôi gọi là, đọc truyện của trẻ, gọi là, của con mình, gọi là, càng sớm càng tốt luôn đó bạn ơi. Tại vì hiện tại nha là cuộc sống phát triển quá, à, có rất là nhiều đứa trẻ có cái cơ hội tiếp xúc với điện thoại nè, rồi máy tính bảng, thậm chí là máy tính ngay từ nhỏ luôn. Mình nói thiệt với bạn á, nếu mà mình không có kiểm, gọi là, kiểm soát con mình đó, cho chơi những cái trò chơi mà nó, gọi là, mang tính bạo lực hoặc là bị văn hóa hẩm đồi trụy chẳng hạn, thì cái đó nó còn ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cái sự, gọi là, thế giới quan của của trẻ nữa. Thay vào đó thì truyện là đã được kiểm duyệt rồi, thành ra là cũng an tâm hơn rất là nhiều, đúng hông nè?
<laughs> Hớ? Ừ, cũng ha, nguy hiểm ha! Ừm, cũng rất rất là hay hen, thay vì là phải ơ, con mình nó bận tâm rất nhiều thứ kh khá là nguy hại cho, ừm, sức khỏe tinh thần của, ơ, các bạn, đúng hông? Thì có thể đọc truyện nè, vừa thư giãn, vừa giải trí và yêu đời như bạn trước đây, và có những cái người bạn tốt sau này nữa đó, đúng hông nè? Ừm, rất là hay ha! Vậy có một cái lời khuyên cuối cùng, nếu mà bạn sau này bạn có tiếp cận với những thế hệ trẻ thì bạn sẽ cho các bạn ấy được phát huy điều gì trong cái việc mà đọc sách hoặc trọc truyện tuổi thơ?
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Yeah, đồng ý. Ừm, có nghĩa là cho, kiểu như là, sao ta? À, kh khu khuyến khích khuyến khích là càng thử nhiều thể loại càng tốt, tại vì đối với mình nha thì mình thích cái Doraemon đó chẳng hạn, tuy nhiên thì có những bạn khác thì họ sẽ thích những cái cái cốt truyện khác. Cho nên là cứ, gọi là, cho phép bản thân được thử nhiều cái quyển truyện, hoặc là nhiều cái quyển sách khác nhau để có thể là có thêm những cái niềm đam mê và gắn bó với cái việc, gọi là, đọc đó bạn. À.
Ừm. Ừm, hợp lý quá chừng luôn nha, và rất là lời khuyên cực kỳ hay và bổ ích luôn ha? Ừ, cứ thử đi, đúng hông? Rồi biết đâu là các bạn ấy lại hợp với thể loại nào, rồi biết đâu lại là vừa học về các nhân vật và biết đâu là sự sáng tạo như bạn, đúng hông? Đọc chữ nhanh hơn, sáng tạo hiệu quả hơn và hơn nữa nè, cám ơn nhiều sẻ thú vị ngày hôm nay nha!
<laughs> <laughs> Đúng rồi. Đồng ý. <laughs> Yeah, đồng ý. Ô kê, cảm ơn bạn nhiều lắm nha! Bye bye.

Bạn ơi, ờ, ừm, thuở thuở tuổi thơ á, thì bạn có hay đọc truyện hay không? Và bạn có kỷ niệm nào về cái, a, s truyện sách tuổi thơ hông bạn?
Trời, Mình đọc rất nhiều truyện là đằng khác luôn nha bạn. Nói thiệt luôn á đúng rồi, hồi hồi nhỏ là mình rất là mê truyện Doraemon á bạn ơi! Trời ơi! Cuốn lắm! <laughs>
Ồ! Vậy luôn á hả? <laughs> Đọc truyện gì? A! Ưm, ừm. Tức đó là tầm cỡ mấy tuổi ha?
Đó. Mấy tuổi hả ta? Chắc là mình chỉ nhớ là trong trong tầm, à, cỡ, ơ, lớp 3, lớp 4 gì đó bạn, ờ, cũng cấp 1 thôi, còn nhỏ à.
À, gọi là, bắt đầu là biết đọc chữ sơ sơ rõ, ờ, hơn rồi, đúng hông? <laughs> À, vậy tính ra là Doraemon rồi còn thể loại nào nữa hông? Tức là cái thể loại chung mà bạn thích đọc nhất là gì?
Đúng rồi, đúng rồi, <laughs> đó. Ừm, thể loại chung của mình chỉ là những cái cái cái mẩu chuyện mà về cuộc sống hàng ngày thôi bạn. Ngoài ra thì mình cũng có đọc truyện là Shin- Cậu bé bút chì nữa đó. <laughs>
Ừm. Ôi! Dễ thương quá vậy! À, thì, ừm, với cái cái, gọi là, cái sở thích thời điểm đó của bạn đi, thì, ờ, nó xoay quanh là những cái quyển truyện tranh, đúng hông? Thì, ờ, có cái kỷ niệm nào về những cái quyển đó mà khiến bạn nhớ mãi hông? Hoặc là nhân vật trong của những cái, ơ, quyển truyện đó?
Ừm. Ồ. Ừm, ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Nói về kỷ niệm đó nha, chắc là mình nhớ dữ lắm bạn, biết tại sao hông? Tại vì bình thường á, hồi mình thích là hất đọc truyện mà đọc truyện thì phải cần ánh sáng, đúng hông nè? Mà nói thiệt với bạn luôn hồi đó đó, làm gì có điện thoại nhiều đâu để mà coi đâu. Thành ra là ví dụ như bây giờ mình m mình đi học cả ngày rồi mình đọc truyện mà mình thấy chưa có, gọi là, phê đó, chưa có đủ thoải mái đó. Đúng rồi, chưa có đã, chưa có đủ wow. Cái thành ra là <sniffs> buổi tối đó là mình mình rất là thích đọc truyện cho nên mình phải, gọi là, lén giấu mẹ, lấy cái đèn pin hả, à, gọi là, trùm mền lại.
Sao vậy? Đúng rồi nè. <chuckles> Chưa đã, đúng hông? <laughs> À ha. Ôi, là mẹ cũng cấm hả? Mẹ cấm đọc hả?

Tại vì mình mê truyện hơn mê ăn vặt bạn, có nghĩa là phải có gì đó mê hơn thì mới kiềm chế được, đúng hông? <laughs>
À, gọi là, ưu tiên cái mê hơn, đúng hông nè? Thì cái cái á bạn nói là bạn, ừm, à, cập nhật cũng xu hướng nè ha, thích mua tậu ngay về cái truyện mới, thì bạn nhớ cái khoảnh khắc mà bạn cầm được cái trên tay cái quyển truyện mới của Doraemon mon mới đó đó, thì bạn cảm xúc như thế nào hông? Sướng ra sao hông?
Đúng rồi. Ừm, ừm. Ờ, ờ. Trời, hông còn gì phải chê luôn bạn ơi, nó đã gì đâu á! Có nghĩa là cái cái quyển của nó là hổng biết là hồi đó người ta có bọc luôn đó bạn, mà nó mới tới mức như vậy á, kiểu như, nó có bọc, nó bọc lại bằng cái cái giấy, gọi là, sao ta? Nó, kiểu như là, chưa ai đụng vô hết. Thường á nha, có những cái quyển truyện ở trong cái nhà sách đi, là người ta sẽ có, ưm, những người coi cọp đồ đó bạn, thành ra nó sẽ bị cũ cũ, đúng hông? Nhưng mà cái cuốn đó là mới toanh toành toanh luôn, mà thật ra là cũng tiếc dữ lắm nha bạn là vì cầm trên tay là là 16.000 là cũng nhiều phết á chứ hông giỡn đâu, hồi đó là mua được, ờ, gọi là, một cái bộ Lego nhỏ nhỏ rồi, thành thành đó, thành ra là cũng cũng trao đi tờ tiền thì nó nó nó thật là đau thương biết bao nhưng mà nhận lại cái cuốn truyện thì ta nói nó sướng rang lên vậy đó. <laughs>
À. Sang vô cùng, đúng hông? <laughs> Bạn có nhớ được cái mùi giấy mới hay là cái cái mùi giấy mới hoặc cái cảm giác mà bạn sờ tay vào cái trang, ưm, sách mới ra sao hông?
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm, trời ơi, có chứ bạn, bạn biết cái cảm giác được bốc seal hông? Trời ơi, nó như nó như nó như bây giờ, cái cảm giác như bây giờ được ph bốc ra iPhone 17 Pro Max vậy đó bạn, ý là nó nó hơi như vậy thì nói quá, đúng hông? <laughs> Nhưng mà có nghĩa là cái mà mình, gọi là, chưa chưa chưa bao giờ đạt tới được, với là mình chưa bao giờ đọc cái cuốn chuyện đó hết, đó là mới ra luôn mà. Thành ra là, kiểu như, cái cảm giác mà bóc seal. Trời, mà nói thiệt với mày bạn nha, thì mình bóc cũng bóc ở nhà thôi, một mình mình thôi, mình tự thụ cầm tự tận hưởng cái cảm giác đó thôi. Chứ cái bóc đó mà bóc ở trước mặt bạn bè của mình nói thiệt luôn, chắc mấy bạn chảy nước miếng luôn á. Ừm.
iPhone <laughs> thiệt luôn hả hả? Hay lắm hả? <laughs> Cái thời đó mà chắc chắn mà bạn bốc mới chắc là oai với bạn bè lắm hả bạn?
<laughs> Ờ, đúng rồi, thì bởi vậy mới nó kêu, ơ, là mình, gọi là, cũng cập nhật xu hướng tên tuyện tranh đó, ờ. <laughs> Ừm.
Hông, mà tính ra bạn so sánh cũng hay á nha, thời đó mà, gọi là, tuổi nhỏ có nhiêu đó tiền mà t tậu được cái quyển đó mà thường xuyên thì cũng h như bây giờ mua cái chiếc điện thoại iPhone chứ gì nữa, đúng hông? <laughs> cái sướng thì cái sướng là ngửi mùi thơm nè, rồi sướng đó là, ừm, tậu ngay quyển đó về thì cái hành động đầu tiên của bạn là gì? Chạy về, chạy ngay về nhà để làm gì? Đọc luôn hông hay là sao?
Yeah, đúng rồi. <laughs> Thực sự, ý là nó sướng như vậy đó bạn. Ừm.

Rồi. Tuy nhiên là mình mình đ ngớ người luôn bạn. Lúc đó bạn biết sao mẹ em phát hiện hông? Mình cũng hông biết đâu nha. Kiểu, đang đọc cũng cũng hăng say lắm, cái, mình hổng có nghe tiếng chân gì hết trơn á, hông biết là tại sao nữa, chắc là cái tiếng quạt nó nó nó bị lấn át rồi đó bạn. Đó. <chuckles>
<giggles> À, là thì có phải lúc đó say mê quá không? Say mê đọc truyện quá.
Ờ! Chắc vậy quá. Tại cái cuốn đó hôm đó là mới tạo ra cái c cái quyển mới luôn bạn ơi, chứ hông phải đọc lại nữa. Trời ơi! là cũng cũng h cũng ham dữ lắm! Thành ra đang đọc ha, cái xong tại vì bạn nghĩ làm ra cái tiếng lật sách nữa đó bạn, mình vừa cầm một tay xong một tay mình vừa lật sách. Nói chung là cũng hơi hơi hơi quằn, hơi khó khăn nha. Nhưng mà tuy nhiên là mẹ mình giở cái mền ra mình kêu là "Rồi, thôi chết rồi!", <scoffs> chỉ biết là đóng sách lại và, ừ "Con xin lỗi mẹ." Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. <chuckles>
Rồi, rồi. Tiêu rồi, tiêu rồi. Rồi lúc đó À, cũng nhẹ nhàng ha, cũng xin lỗi liền ha, cũng, gọi là, biết c biết khôn, xin lỗi liền ha. Rồi lúc đó có bị la gì hông? Hoặc là có cái kỷ niệm gì mà lúc đó bạn còn nhớ tới giờ hông?
Ừm. Trời ơi! Ôi, trời ơi! La h la vãi luôn á bạn, la dữ luôn á là đằng khác. Tại vì tại vì bình thường là hồi xưa là 9:00 đi ngủ rồi, đúng hông? Nhưng mà cái hôm hôm đó là cỡ 11:00 á là mẹ mình phát hiện ra. À! Thành ra là nói chung là cũng trễ hơn bình thường tới tận 2 tiếng đồng hồ rồi, vì trẻ con mà mà thức khuya như vậy là hổng có được bạn. Tại sáng sớm ngày mai phải đi học nữa, đúng hông? Đó, cái thành ra mẹ mình cũng mắng.
Vậy luôn hả? Vậy là, gọi là, có cái tội là lén mà cái tội thức khuya nữa, đúng hông nè? <chuckles>
Đúng rồi. Nói chung là cả hai luôn đó. <chuckles>
Vậy cái sau đó thì cái đam mê, ơ, đọc truyện có thuyên giảm hay không? Hay là bạn có những cái mẹo khác mà để có thể, ờ, sống được cái đam mê đọc truyện của mình? <chuckles>
Ừm. <giggles> Ồ! Không thể nào được bạn ơi, ý chung là bạn có biết cái cái cái cái gì ta? Gọi là càng cấm người ta càng muốn làm hông? Nó có một cái cảm giác như vậy đó bạn. <chuckles> Có nghĩa là
Vậy có cái mẹo nào khác hông?
Ờ, mẹo nào khác thì hiện tại là mình hổng có bạn ơi. Tại vì lúc đó là cũng hổng có cái cách nào để mà đọc truyện vào buổi tối hết trơn á. Tuy nhiên nha, thì mình sẽ cố gắng là bây giờ mình dậy sớm hơn. À! Thì bây giờ mình vẫn ngủ giờ đó đi, nhưng mà mình dậy sớm hơn thì nói thiệt với bạn luôn á, mình dậy cỡ là 4:30 là mình dậy rồi, mà mẹ mình sáu giờ mới dậy được.
Ừm. À, động lực đọc truyện để dậy sớm, đúng hông? <sniffs> Dậy sớm để đọc truyện. <scoffs>
Đúng rồi! <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ đọc hổng được tối thì mình đọc sớm, đúng hông bạn? Mình đọc nhiều hơn bằng cái cách đó. Ờ!